Ceritain dong kamu punya trik-trik simpel gak ya untuk mengatur waktu dalam pemakaian teknologi?
Ada dong, eee, biasanya ini aku terapkan di mana aku menggunakan handphone di keseharianku. Karena menurutku handphone, eee, di satu sisi itu, eee, positif banget ya ada entertainment, ada sebagai alat komunikasi, ada sosial media, ada bisa ngasih informasi terbaru ke kita, tapi di sisi lain juga kalau terlalu sering menggunakan, itu akan mendistraksi ya. Akan cukup, eee, bikin kerjaan atau produktivitas kita menurun jadi, eee, aku kasih batasan sih.
Oke. Bener bener, memang sih handphone itu kan sangat, melekat ya pada Kakak ya jadi, eee, bisa saja menjadi gangguan ketika terlalu sering dipakai ataupun mengganggu konsentrasi seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih Kak, eee, k Kakak merasa terganggunya itu di mana ya ketika, eee, menggunakan handphone tuh? Apakah pada saat bekerja atau belajar?
Biasanya saat bekerja sih, eee, aku itu pekerjaan ka e perje pekerjaan ku itu hybrid yah, eee, mungkin ketika aku ke kantor itu enggak terlalu masalah sih. Eee, tapi ketika aku harus mengatur waktu kerja dari rumah itu sedikit menantang ya. Menantang buat aku itu karena aku harus bener-bener membatasi mana yang dima mana waktu aku perlu sendiri, mana waktu aku harus bekerja itu karena di rumah itu kan sulit itu, eee, karena terlalu santai enggak ada tuntutan yang kalau di kantor kan ada atasan ada rekan kerja, eee, yang
Hmm. Gak ada yang ditakuti gitu ya kalau di rumah ya. <laughs> Gak ada pengawasnya. <chuckles>
Bener bener, bener kalo di rumah tuh nggak ada yang ngatur. Nggak ada pengawasnya bi bisa seenak sendiri gitu kan jadi harus disiplinnya, eee, ditumbuhkan dari personal masing-masing sih aku biasanya kayak gitu. Eee, kalau lagi kerja di rumah, mmm, biasanya aku nge setiap pagi nih, kayak misalkan mau mulai kerja, eee, untuk cek email, biasanya cek email aku dari handphone tapi aku langsung, eee, handphone-ku, aku dalam mode do not disturb sih selama sampai jam 12.00 siang tuh waktu istirahat. Apalagi kalo misalkan di momen di jam-jam kerjaku itu ada momen-momen penting kayak misalkan aku harus presentasi, wah itu kadang aku matiin sih biar bener-bener nggak ada distraksi sama sekali.
Oke oke. Mmm, gitu ya jadi memang mengalihkan fungsinya handphone ke mungkin komputer atau laptop gitu ya jadi, eee, tidak terganggu oleh, eee, tadi tuh t handphone tadi. Nah, misalnya nih Kak kan, eee, handphone itu memang banyak fungsinya yah, nah ketika Kakak mengubah itu jadi do not disturb, apakah nanti aliran informasi yang mungkin, eee, penting buat Kakak ini kan justru akan ne terhenti juga? Itu gimana tuh cara mengatasinya supaya enggak terlewat, eee, tadi tuh informasi penting, apakah itu dari atasan atau dari keluarga, gitu selama Kakak, eee, berhenti atau menjauhkan handphone dari pandangan Kakak?
Oke, eee, kebetulan kalau untuk pengaturan handphone aku udah, udah atur sih, eee, mana kontak-kontak yang menurutku itu penting, eee, jadi itu bisa bebas dari filtering atau, eee, mode do not disturb ya jadi meskipun dalam mode do not disturb tapi ketika ada telpon dari orang-orang yang aku set udah termasuk kontak pentingku itu akan tetap masuk sih. Dan sebenarnya, e kalo untuk keluargaku ya, keluarga inti ku tuh udah tahu ya jam kerja berarti aku nggak bisa diganggu. Nah kalau soal atasan biasanya komunikasi kerjaku itu semuanya udah aku masukkan ke laptop sih entah itu email, Slack, eee, WhatsApp kerja gitu aku pisahin juga tuh WhatsApp kerja sama WhatsApp, eee, pribadi ya.
Mmm. Pribadi ya. Oke oke nah, eee, kalau Kakak sendiri nih, eee, tentang handphone tadi gitu yah. Sebenarnya gangguannya itu karena notifikasinya kah atau keinginan Kakak dalam membuka hal-hal yang tidak terkait sama pekerjaan sih Kak, sebenarnya?
Dua-duanya sih, Kak. <chuckles> Kadang notifi iya notifikasi itu kadang bisa jadi awal mula aku main handphone sih. Kayak misalkan, eee, ini aku handphone selain, untuk komunikasi aku juga, secara cukup intens gun menggunain handphone untuk main gim ya.
Oke. Oh distraksi ya? Heeh. Oh ya pastinya sih. Oke.
Oke. Dan biasanya temen-temen main game-ku itu gak inget waktu gitu ya. Eee, di mana aku kerja masih ada yang online, gak tau mereka kerja juga sebenarnya, tapi mungkin di sela-sela jam kerja mereka, mereka masih main gim gitu ya aku nggak tahu. Biasanya ada notif tuh, eee, main gim, eee, teman kamu online. Wah ini nih <chuckles> biasanya, eee
<laughs> Ya ya ya.
tergoda untuk log in juga tuh a atau enggak, eee, misalkan diskon nih aku juga tipikal orang yang, eee, cukup suka ya sama diskon di-marketplace, yaitu Tokopedia atau Shopee itu yang 2 aku gunain. Atau enggak notifikasi, eee, soal, eee, dari idolaku nih, kayak dia mau bikin biasanya aku ngikutin, di Instagram ya, eee, band yang sering aku tonton, kalau dia ada notifikasi, eee, jadwal manggung Minggu ini gitu misalkan itu juga bikin aku langsung buka sih. Nah hal-hal kalau kayak gitu yang, eee, sebenarnya aku hindarin sih. Biar ketika aku masih dalam jam kerja, posisi kerja, gak terdistraksi, Kak.
Posisi ker hmm. Oke oke. Nah kalau kayak gitu kan memang ya namanya teknologi ya, dia kan seperti robot gitu ya. Jadi kalau ada perintah ya pasti dia kerjakan gitu ya, asalkan perintahnya dibatalkan ya dia tidak akan bekerja gitu ya sih, Kak, ya, lalu nih, eee, selain handphone gitu ya, ada gak sih, eee, teknologi-teknologi lain yang Kakak atur juga nih pe waktu penggunaannya?
Eee, selain handphone paling di rumahku TV sih. Eee, smart TV ya, smart TV juga ini cukup, eee, mengganggu sih kalau soal produktivitas ya. Apalagi, kalau ngomongin Netflix tuh, biasa nonton Netflix kan kalau nonton serial waduh itu udah susah banget lepasnya itu kalau udah mulai 1, 2, 1, 2, 3 episode itu, kalau udah tertarik nonton bakal sampai kelar dulu nih baru berhenti. Itu yang, eee, aku khawatirkan kejadian sih. Jadi, biasanya aku nonton TV itu Netflix, kalau bener-bener udah jam kerja selesai, tapi kalau sekarang ini keseringan aku, eee, pas Jumat malam sih udah mulai buka Netflix.
Oke. Oke oke. Jadi selain tadi ya handphone juga kan ada, ini ya TV juga tuh. Nah, eee, kalau yang untuk TV gitu ya atau TV digital smart TV ini, eee, seberapa besar sih dia pengaruhnya terhadap produktivitas Kakak tuh? Apalagi Kakak kan kerjanya hybrid nih. Kan bisa aja yang menggunakan TV bukan Kakak gitu tapi misalnya ada adik atau ponakan itu kan bahaya juga dong buat, eee, produktivitas Kakak tuh. Gimana tuh cara ngatasinya tuh? Heeh.
Bener bener. Eee, bener bener. Itu kejadian juga sih. Itu kejadian juga sih, eee, kayak istriku tuh dia senang nonton serial, serial TV ya, eee, di Netflix. Eee, kadang aku ikut nimbrung juga tapi biasanya, kalau aku nontonnya nggak dari awal aku enggak terlalu ngikutin kan, jadi, eee, nggak terlalu tertarik juga ngikutin episode-episode selanjutnya. Jadi ada beberapa monem momen, ketika aku lagi kerja di rumah, terus ada momen istri lagi nonton series, eee, itu aku nggak merasa terganggu. Tapi kalau misalkan nonton mulai apa mulai nontonnya bareng, eee, dari episode pertama terus istriku ngelanjutin, terus aku harusnya kerja, iya tuh biasanya tuh, biasanya sambil kerja sambil nonton juga. Nah itu kadang, eee, bikin aku konsentrasiku pecah dua ya. Apalagi kalau misalkan, harus ada yang diselesaikan dari kerjaanku gitu ya ada deadline-nya, itu, aku biasanya aku bilang ke istri sih, "Punten pisan," eee, "mohon maaf ya ini kayaknya nanti," eee, "nontonnya biar barengan, kita lanjut bareng aja ya setelah aku selesai kerja." Dan alhamdulillah istriku, eee, eee, masih mau mengerti sih.
Wah ngikut. Ngikut ya? <laughs> Oke lah. Nah, ngomong-ngomong nih kan Kakak kan tadi, eee, pekerja hybrid gitu ya. Eee, apakah, eee, dengan mungkin men-setting ini nggak sih, ada langkah seperti untuk men-setting ruangan kerja khusus sehingga tidak terganggu, dan dari apa teknologi-teknologi yang tidak dibutuhkan seperti itu. Ada nggak seperti itu, Kak?
Kalau ruang kerja aku ada ruang kerja khusus, eee, di kamar itu ya. Ada satu section di kamar itu yang aku, kasih meja kerja dan peralatan kerja yang mendukung, eee, pekerjaanku ya. Eee, aku masih pakai laptop, jadi laptop aku taruh situ, ada iPad juga biasanya aku butuh iPad, eee, dan beberapa printilan lainnya yang mendukung, produktivitas kerjaku, eee, aku taruh di satu tempat pojokan tempat aku kerja gitu ya. Eee, dan biasanya kalau aku kerja di rumah, eee, pintunya aku kunci sih. Eee, jadi, eee, istri dan orang lain itu udah tahu kalau aku lagi nggak bisa diganggu. Apalagi, ada momen kayak misalkan aku harus presentasi itu aku udah bilang sih, eee, "Nanti aku bener-bener nggak bisa diganggu ya aku akan presentasi, eee, ini lumayan penting." Dia udah tahu sih juga, eee, orang rumah.
Hmm. Oke deh. Nah, eee, selain tadi ya, eee, faktor mengganggu produktivitas nih, yang jadi landasan Kakak dalam mengatur pemakaian teknologi, ada nggak faktor-faktor lain kayak faktor biaya, misalnya dalam menggunakan teknologi yang akhirnya itu landasannya untuk mengatur tadi waktu penggunaan handphone ataupun Netflix tadi?
Oke, eee, sebenarnya lebih ke kesehatan sih, eee, bukan biaya. Kalau kesehatan itu, aku ngerasa, eee, kalau main handphone di malam hari menjelang jam tidur itu bener-bener ngaruh ke, apa ya, ke pola tidur, eee, dan kualitas tidur sih. Dan itu, eee, secara secara sains udah terbukti banyak yang ngomong juga, sebisa mungkin 1 jam sebelum kamu tidur, eee, udah nggak pegang handphone sama sekali, kalau bisa dimatiin lebih baik ya, tapi aku nggak sampai dimatiin sih, takut ada ada apa-apa ya gitu. Orang tua tiba-tiba nelpon, ada sesuatu yang enggak, <sniffs> mengenakan kejadian gitu. Eee, biasanya yang gitu sih. Eee, sama termasuk sama juga untuk TV ya, TV kalau misalkan terlalu, apa terlalu malam sampai nontonnya nggak kenal waktu, itu juga kan merusak jam tidur ya, eee, besoknya jadi kurang tidur, jadi lemes, lesu. Nah kalau TV biasanya aku seting, aku atur ketika udah jam 12.00 itu mati sendiri gitu.
Oh ya. Kayak gimana tuh? Hmm. <chuckles> Info-info penting ya? Heeh. Oh ya, betul betul. Namanya, smart TV kan bisa diatur seperti itu ya, Kak, ya, heeh. Nah, lalu ada nggak langkah-langkah apa yang udah dilakukan, Kak, untuk tadi tuh, eee, mengatur waktu untuk jaga kesehatan terutama ya dari penggunaan teknologi tuh, apa yang udah Kakak lakukan nih selama ini?
U dua belas malam. Pertama, eee, handphone sih. Handphone itu kalau mau tidur, sebisa mungkin ini maksimal banget 1 jam sebelum tidur jangan pegang handphone syukur-syukur bisa kayak misalkan 2 jam sebelumnya, jadi fokus diam aja di kamar, eee, lebih baik baca buku sih daripada handphone gitu. Jadi, eee, baca buku itu kan bukan layar digital ya elektrik yang punya, spektrum parah yang bisa mengganggu mata juga gitu. Eee, jadi lebih aman sih kalau ngebaca. Tapi kalau bisa jangan ada distraksi apa pun ya, diem aja itu biar tidurnya, bisa lebih cepat, eee, bisa lebih nyenyak gitu. Terus yang kedua setelah bangun tidur juga, eee, ini secara sains juga banyak yang ngomongin ya, eee, orang-orang kredibel entah itu dokter atau praktisi kesehatan, eee, ketika bangun tidur itu sebisa mungkin jangan langsung, eee, pegang handphone. Nah dulu aku sebelum tahu itu aku sering banget tuh bangun tidur langsung ngecek handphone langsung ngecek handphone. Kasih waktu jeda aj eee, dulu setengah jam gitu buat, eee, menenangkan, eee, kan baru buka mata gitu ya, eee, memproses ada apa aja di sekitar gitu. Itu perlu banget sih terus minum air putih itu juga penting setelah bangun tidur. Baru setelah beberapa lam biasanya aku 1 jam sih setelah bangun tidur, eee, baru ngecek handphone. Kecuali ya bangunnya kesiangan sih biasanya <chuckles> tetap aja sih langsung ada paniknya itu kalau kayak gitu.
Betul. Oh iya, pasti dong. Panik ya. Ada paniknya, kalau bangun kesiangan tuh. <laughs> Waduh-waduh apa nih apa nih, gitu. Ada sesuatu gak nih? Oke oke. Nah i itu kan tadi i i berarti bu sudah banyak yang Kakak lakukan untuk ini ya, eee, demi kesehatan, mengatur teknologi, terus juga ah, sekarang ada nggak nih alat penunjang karna sebagai penikmat, eee, series atau penikmat apa, eee, sering scroll-scroll, main game gitu kan, eee, otomatis kan mata ya yang terganggu ya? Nah, ada nggak nih, apa, eee, antisipasi misalnya menggunakan kacamata anti radiasi atau misalnya, eee, berhenti misalnya setengah jam nge-game, nanti istirahat dulu nanti nga lanjut lagi. Ada nggak yang seperti itu, Kak, upaya-upaya Hmm.
<laughs> Bener bener tuh. Heeh. Bener bener. Oh ada ada. Eee, mungkin di awal aku nggak sadar soal itu ya tapi, eee, makin ke sini, eee, makin dewasa makin lama main, handphone main gadget udah makin sadar dan memperhatikan soal itu ya soal kesehatan mata. Aku sendiri, eee, udah pakai kacamata lumayan lama ya, eee, dan makin ke sini minusnya makin nambah, eee, dan bener ya aku pakai kacamata yang secara lensa, eee, lebih aman anti radiasi bahkan aku sampai, eee, yang yang bisa gelap sendiri kalau misalkan di siang hari gitu ya biar mata lebih aman. Eee, sama, bener sih harus ngatur waktu ketika main gim apalagi gim-gim kompetitif kayak Mobile Legend, PUBG itu, eee, lama itu ya, satu satu sesi game-nya itu kan lama gitu ya, itu udah, memakan waktu banyak, eee, lelah juga ya. Harus konsentrasi mata juga harus fokus terus, itu sebenarnya kalau, eee, berlangsung lama nggak baik juga buat kesehatan biasanya aku ngebatesin sih. Idealnya bener sih, Kak, eee, setuju banget itu 1 gim istirahat dulu, tapi kadang ada momen-momen juga, eee, jiwa kompetitif, meronta-ronta ya, apalagi ada temen yang manas-manasin, eee, kadang paling maksimal aku 3 gim sih.
Iya. Oh pasti itu. Fokus banget. <laughs> Ah, iya. Ah, betul Karena biasanya kan nagih ya, namanya gim, apalagi yang kompetitif itu kalau kalah tuh semakin ini, Kak, apa namanya, biasanya makin, ah, lanjut lagi lanjut lagi gitu, sampai, eee, menang gitu ya. Waduh, memang, eee, mengatur teknologi demi kesehatan, demi apa, produktivitas, itu kan memang sesuatu yang penting buat dilakukan oleh semua orang sih, Kak, ya. Terus juga ya tadi, jangan sampai teknologi itu mengendalikan kita akhirnya kita jadi, eee, kehilangan konsentrasi, kehilangan kualitas kerja gitu ya, dan memang menarik banget nih, Kak, ya obrolannya, informasi dari Kakak juga, sangat berguna banget nih buat aku nih. Terima kasih banyak loh, Kak, nih atas informasinya.
Bener bener. Uh, makin greget ya. Sama-sama, Kak. Makasih juga udah dengerin aku ya gimana tips-tips aku ngatur waktu pemakaian teknologi di keseharianku, meskipun kadang masih bolong-bolong juga ya, Kak, ya, tapi seenggaknya diupayakan. <sniffs>
<laughs> E oke sama-sama, sampai jumpa lagi ya, Kak.
Sampai jumpa, Kak.